Fare baldoria, mangiare roba buona, quindi appena vedevamo la confezione di anelletti sopra la tavola, capivamo che era un momento di festa. Eh, sì, sì.
Era festa, <laughs> è sempre così, quando vedi qualcosa di di particolare è sempre perché c'è festa, sì, vero.
Eh, mh. Sì, sì, sì, sì. Che non la mangiavamo in un m mo momento particolare, mhmm, quasi tutte le feste puoi capitare gli anelletti al forno. Uhm, s solitamente magari ti dicono: "Eh vabbè, il periodo primaverile, quando inizia la Pasqua", invece noi la mettevamo a Natale, Capodanno, Santo Stefano, mh-mh, sì, s
Eh, sì. Sembe il piatto, sì, poi ci sono quei piatti che sono tipicamente preparati solo ed esclusivamente nelle feste. Sì, sì, è vero, è vero, no.
Mh. Mh, è vero. Sì, sì, sì.
Ehm, ci stanno noi pure, di solito durante le feste, ecco, la cosa che magari poteva essere una festa, magari spesso e volentieri anche in famiglia, poi durante le belle stagioni ci riunivamo tipo in un bosco vicino al fiume e facevamo tipo scampagnata, no?
Mh. Mh-mh. Certo, sì, sì.
Però è una cosa che non poteva mancare perché poi facevi la carne arrosto e tutto, però si doveva mangiare anche la pasta, quindi nonna portava le lasagne.
Buonissima, mamma mia. Ah! Che sono buone, mh.
Valanghe di lasagne, teglie e teglie di lasagne che poi, cioè
Che comunque venivano consumate, attenzione, almeno da noi non re ehm, non rimaneva niente. <chuckles>
Esatto, oppure se rimaneva c'era la spartizione dei beni, no: "Questo lo porti tu, questo tu..."
Esatto! Che quella è la parte troppo bella, mhmm.
Sì, sì, sì, no, bei bei tempi sicuramente. Que
Mh, sì, sì, sì, sì. Vabbè ma guarda anche ehm, ti parlo anche di ricordi semplicissimi, ehm, che ne so, io amo tantissimo la fetta di carne di vitello, panata e fritta con l'uovo, cioè frit letteralmente, buonissi io gua ehm, guarda: quando, mhmm, vedo tipo che solitamente me la fa mia mamma, ehm, perché i in casa noi evitiamo le fritture. Ehm, e allora quando vedo tipo la fetta di carne che è a tavola, la ricollego a quando ero piccola in tutti i momenti di di gioia, e dici una fetta di carne che cos'è, niente. E invece io impazzisco per quella per quella fettina, mh.
Mh-mh. Ah, sì. Buono. Mh-mh. Eh, sì, so' quelle cose che Sì, sì, so' so' quei piatti che da piccolo te li facevano per fartela mangiare, perché magari non la mangiavi se non era fatta così, e esatto e poi quando li rivedi da grande ci sta pure che a volte li richiedi proprio, no?
Esatto. Un po' più appetitosa, mh. Sì, sì, sì, sì, sì.
Quindi sì, no, è vero, è vero pure questo. Una cosa
La classica cotoletta in mezzo al panino, mamma che buona, <chuckles> se è buona. Guarda non ti nascondo che per esempio magari quando viaggio per evitare di pagare un sacco di soldi all'aeroporto, prima di partireì la classica fetta di carne in mezzo al pane me la preparo, l la avvolgono nel nella carta stagnola e la infilo nello zainetto.
Esatto, esatto. <chuckles> Sì. Eh beh, certo, sì, sì, è vero. È vero, è vero, ma ci sta, ci sta. Una cosa per esempio è pensare ai panini di quando si andava in gita, no, che mia madre ci prepara il pra il famoso pranzo al sacco
Ah, che meravigl Esatto, mh.
era il panino con la frittata.

Ciao buongiorno. Mh, tutto bene, s dai spero lo stesso anche per te. <chuckles>
Ciao, come va? Sì, sì, sì, dai, si avvicina il fine settimana. Infatti. <chuckles>
Mh, la facciamo andare, esatto. <chuckles> Eh, esa vabbè dai, dato l'orario, i po che si ci avviciniamo al pranzo, parliamo di un argomento che è simile, e ti chiedo qual è il tuo ricordo più bello legato al cibo se ne hai uno.
Sì, sì. Ma allora sì, dicia il ricordo più bello, pu o meglio uno dei ricordi dei tanti ricordi più belli legati al cibo sono sempre legati un po' a mia nonna anche.
Mh. Mh-mh. Eh, i cari, quelli sempre.
Come, cioè immagino un po' per tutti, la nonna è la nonna. <chuckles>
Mh. Esatto.
Ehm, sì, perché tante volte, spesso e volentieri, si andava a pranzo da lei, quindi una cosa che mi manca di lei che che faceva lei, come mi piaceva come li faceva lei, erano gli gnocchi.
Mh. Mh-mh. Ah, buoni, i gnocchi fatti in casa, io non l ti ti giuro non ho mai mangiato uno gnocco fatto in casa, solo comprato al supermercato, insomma. Di c'è una differenza mh. Mh.
Eh sì. Ah, eh so' buoni, so' buoni. Che poi so' quelle sì, sì, cioè c ci sono quelle ricette che io ho provato pure a dì: "Nonna, ma come le fai le dosi," no. Però si sa che le nonne fai: "Ah beh metti e non deve essere né troppo duro, né troppo morbido," quindi le dosi esatte non si sanno mai.
Mh-mh.